あの、散歩で見つける楽しみは何が多いですか？
そうですね。私朝に外に走りに行くんですけども、それがですね、自分で、ま、走りに行く、ま、運動なんですけど、私にとってはあの散歩みたいで、あの外に出るのが楽しみ
はい。 ええ。 朝何時からは走るんですか？朝何時から。
え？あ、走るのは大体 あ、時間ですよね。
はい。
あ、時間はですね、だいたい6時台には出てますね。
あ、で、何時まで走るんですか？
えっと、しちじまでには帰ってきてます。
あ、じゃ、結構1時間弱ぐらいは走ってるんですね。
あ、そうですね。ええ。それがですね、あのずっと走ってるっていうよりも、あのその行き先が神社だったり、あの大きい自然公園というか、そういうところだったりするので、何というか、さん散歩も込みというか、ま、あのトレーニングというよりは、その、なんだ、外の自然を味わいに行くっていうのも楽しみですね。
はい。 ええ。 え。 はい。 ああ、毎日同じコースですか？
あ、違います。その時の気分によって変えてます。
あ、なるほど。
うん。
そうすると神社は毎日通るわけでもなく、あの、時々行く感じですか？
ええ。 あ、そうですね。でも週の半分は行ってますね。
あ、そうなんですね。
ええ、はい。
えっと例えば神社行った時は、どどんなことをお祈りされるんですか？
あ、それがですね、もうその神社はずっともう何年も行ってる神社で、結構色んな自分の、何だろう、大変な時期とかも助けてくれる、で、すごくあの、たなんだろう、大好きな神様なので、色々自分の近況報告もするし
ええ。 ああ。 ああ。
こういうことを今考えてるとか、あとこういうことをあの希望してるとか、そういう結構対話をしますね。
はい。 ええ。 ああ、氏神さんですかね。
あ、そうですね。
ああ、でも、色々大変な時に助けてくれたってことは、やっぱりご利益があるんですね。
あ、そうですね。私にとってはご利益があって、で、結構あの広いんですよね、神社が。
ええ。 あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、なんだお参りする箇所も、何箇所よこ、10箇所ぐらいあって
え！かなり大きな神社ですね。
そう、そうなんですよ。だからえっとね、はし走って帰るのにその神社のお参りする時間がやっぱり10分はあるので
ええ。
じゅっぷん以上ありますかね。うん。<chuckles> なのでそう走ってるっていう、ま、そこでの時間も結構あったりしますね。
そんな朝早くるからでも、他のお客さんっています？
あ、あのあの時が多いんです。あの、1日お朔日参りする方がお、はすすえっと他の方いますね。
え、ぷらしそういうの詳しくないんですけ1日にお祈りするって何か意味があるんですか？
ええ、あ、すそうね、なんかあの神社、1日にお朔日まわり参りって言って、そこの神社に限らず結構そう、それなんだろう、参拝される方が多くて、割と何人もすれ違いますね。その1日の時。
ええ。 ええ。 そうなんですね。神社、1日にお祈りするのがいいんですね。
うん。 あ、そうですね。きっとそれ、あの、すごく人が増えるので、なんかきっとぜん全国的にというか、文化的に？神社の風習なのかなって。私もそんな詳しくないんですけど、最近するようになりました。
はい。 へえ。はい。 あ、確かに私の地元でもなんか、神社で朔日餅っていうのが売ってるき確かありますね。
あ、あ、そうですか。ええええ、じゃあ一緒ですね、きっと。
はい。 そうですね、何か1日に理由がありそうですよね。
うんうん、そうなんですよね。なので、その時はちょっと賑わってますけど、それ以外の時はほんと結構か貸し切りというか
はい。 誰もいないんですね。
うん、誰もいなくって、ほんたほんとし自然というか、たくさん感じられて楽しい場所ですね。
かに神社以外にこう、あの、 てる時に何か楽しいことありますか？
あ、ありますね。私最近あの、う運動もそうやって、あの、好きなんですけど、何ですかね、草花？草花とか見るのが好きでですね、あの、家でもあの、何ですかね、ガーデニング？ガーデニングというほどの大きい庭ではないんですけど、それを、あの、なんだろう？素敵な感じにしたいなと思ってて。そのようないろんな、おたお宅とか？そう、お宅もそうだし、もう自然の草木もそうだし、そういう鉢植えとか、あの、観察しながあの、走るっていうのも楽しみですね。
ええ。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 ええ。 はい。 え、その、いつも行くコースには、沢山花色んな花が、あの、生えてるんですか？
あ、そうですね。そこ結構、も森っぽい、ちょっと、あの、階段登って上の方にあるので、ほんとに自然がいっぱいで。お花って言うよりも木木がうん、木が多いですね。
は。 あ、森みたいな感じで。 ああ、そこに木以外にも、色んな植物があるんですか？
あ、そうですね。やっぱり、あの、四季あるので。えっと、桜も咲くし。今だったら、銀杏ね。イチョウの木があったり。
ええ。 ああ、なるほど。銀杏とか落ちてたりします？
うーん。 あ、そうですね。なんか、あの、採りに来てる方いますね。 拾いに来てる方。
ああ、その銀杏、あの、採ったりしないですか？落ちてるやつは。
あ、私はね、銀杏食べる習慣がないので、そんな採らないですけど。うん、でも、なんかそれをね、狙ってる方いますね。なんか楽しみにしてるのか、拾ってる方いますね。
あ、興味ない。うん、なるほど。 ああ。 なんかお花とかで、あ、これ素敵だなっていう季節とかありますか？
うん。 あ、あります。あの、やっぱりね、えっとな夏はね、暑くて少ないかなと思うんですけど、私も全然植物が詳しくないので、まずね写真を撮って後で調べたりしますね。
ええ。 あ、はい。 あ、それはスマホで撮られるんですか？
あ、そうです。スマホをずっとあの絶対持ってってるので、スマホで撮って、あとじゃあ自分の家でこれ買って育てられるかなとか。あの、初心者でも簡単かなみたいな調べたりしますね。
ええ。 あ、ええ。 そのスマホで撮った写真って、どんな名前の花かなっていうのはどうやって調べるんですか？
うん。 あ、そうですね。結構今な何でもできて、Google だとその写真撮っただけで、ええ、Google 開いて、カメラマークかなんか押して、写真撮るとすぐに調べてくれますし
はい。 ええ。 ええ、今便利なんですね。
あと自分のあ、ほんと便利ですね。あと自分のカメラで普通に写真として撮っても、なんだろう、あの、この写真を調べるための
ええ。
なんかね、マークがついてるんですよ。 そうすと、それ押しあ、そうです、カメラの写真に、写真を開くと
あ、カメラにですか？ え！ そうするとカメラにもスマートフォンみたいな、なんかインターネットの機能がついてるんですか？
うん。 あ、そうですね。スマホはもうインターネット、もうれ連動してるというか、この、写真からすぐにその、調べに行きますかみたいなのこう、ボタンボタンというか選べるようになってるんですよ。
あ、えっと、カカメラの方にもそういうインターネットの機能が付いてるんですか？
あ、ありますね。自分の写真っていうかアルバムそう、アルバムを開くと、調べたい、その植物の名前を調べられるようにもうリンクになってますね。
あ、そうなんですね。 ええ。 あ、そうなんですね。最近は、なんかそういういろんな機能がついてるんですね。
ええ。 そうですね。なので、前は結構めんどくさかったのに、今直接調べられるんだって
ええ。
思ってます。
なるほど。そうそうするとその、調べた花で、あの
うん。 ね。
手に入りやすそうな花だったら、買いに行ったりもされるんですか？
あ、そうですね、まだね、買いに行ってもないんですけども、だいたいそれでなんか勉強してるって感じですね。この自分が気に入った花は、何ですかね、あの、だいたいこ好みが分かってくるというか、なに何科とか？
はい。
そういうのがうん、なんなんとなく分かってきて、ちょっと、あの、か買うってことまではまだいってないんですけど、あと勉強してるって感じですね。
はい。 はい。 ああ、なんか素敵な趣味ですね。
うん。 いえ、楽しみです。
ああ、え、どの季節がおすすめなんですか？
へえ。そうですね。今も結構いいですね。今もいいし、春もやっぱりお花うーん、綺麗ですね。
秋がはい。 ああ。夏は何が楽しみですか？
ああ、夏行くとしたらそうですね、夏は自然ああ、まあ、あまり花をとるっていうことなくって。そうですね、もう、あの、その、じ神社もそうだし、その自然公園みたいなのもあの、なんだろう、もう自然のき木があるとこに沢山自分が居る居るともう気持ちよくて。ただ、なんなんだろ、お花が楽しみっていうよりも、その自然の中に居るっていうことが、なんというか、贅沢な気分とあ、そうですね。ええ、はい。
ええ。 はい。 ああ。 なるほど。し森林浴みたいな、そういう感じですか？ああ。なんかマイナスイオンを感じたりとか、そういう感じですか？
あ、そうですね、神社行くと特に空気が変わるので あの、すんごい変わりますね。すんごい深呼吸します。
あ、変わるんですか？ え、それは温度が変わるって意味ですか？それとも、なんか神秘的な感じが変わるって感じですか？
いや。 あのね、温度までは、調べてないんですけど、そこに、あの、特にじんざ行くと、私、結構、あの、えっと、日に焼けないように、あん、マスク？紙のマスクじゃなくて、日に当たらないためのマスクを付けてるんですけど、神社でそれを外して、すごい空気を吸ってますね。
ええ。 はい。 ええ。 ああ、そうすると、その普段吸う空気と、な何が違うんですか？
え、ええ、何ですかね。もう、ね、か香り？味？なんですかね。とにかくね、あそこに
香りがするんですか？
な、森の香りって言うんですかね。自然の香りって言うんですか？
あ、はい。
木のうーん、なんともね、説明しようがないというか、お花のん、香りはしなくって、でも、何ですかね。その先ほどおっしゃった、こう、マイナスイオンなのかな？
ええ。
そう、やっぱ森林浴のなんか、そういう自然の発する香りっていうんですかね。
ああ、なるほど。 ああ、なんかそういう神社の神秘的な、なんか、神聖な感じになる気持ちとか空気感とかもあるんですか？
あ、ありますね。 あります。なんかそこに行くとうん、あの、涙が出るところもあるんですよ。
ああ。 え！うん、それは突然、何も悲しい気持ちじゃないのに、平常心でも涙が出るんですか？
うん。 ええ、そうです。 あ、そうなんです。そこのね、池池もあって、ちっちゃい池もあって、そこでも、あの、お参りすると
ええ。
なんか、うん、すそこの場所が私はすごく好きなんですけど、なんかね、たまにあの涙が出る日もあるんですよ。
はい。 それは感動の涙ですか？
いや、わかんないんです。理由が。悲しいとかでもな
へえ、突然ですか？悲しくもなく感動でもなく、感情がないくても、涙がこぼれるんですか？
突然出ます。 そう、なん へえ、うん、どっちかといえばなんか、かん感謝というか、何ですか、なんか溢れ出てくるんですよね。
え！不思議な体験ですね。
え、そういうとこがあ そう不思議ですね。なので人に説明しがたいというか
ええ。
うーん、なので家族にも言ったことないですね。
あ、そうなんですね。家族にもい伝えたことない特別なお話なんですね。
ええ、そうです。 はい。え、そう、なんかね、説明できなくて。
ええ。え、それは何か、神様からのなんか、ななんか、贈り物みたいな、な何て説明すればいいか分からないですけど。
うん。 ええ。 そう
そういう特別な何かを受けてるような感じなんですかね？
そうですね、私は特にその神社に行くとすごくね、あの、かん感謝の気持ちがいつもあって、何ですかね、感謝の気持ちが溢れてくるんですかね。なんかよく分かんないんですけど
ええ。
うーん、そうなんですよ。だから今も全然上手く言えないんですけど、そう。
ああ。 あ。 感謝の涙ってことですね。日頃のこう、行いが上手くいっていることへの感謝ってことですかね？
ななんなんですかね？ ああ。きっとね、そこに、あの、これ来れるだけの、ま、げん元気？というか、平和な生活だっていうこともすごくありがたいなと思ってるので。
ええ。 ああ、なるほど。
うん、ええ。
でも、なんか、それはほんとに、素敵な毎日だなって思いますね。なかなか体験出来ない。
あ。 そうですね。なので、さ散歩と言っても、凄く、うん。私にとって、こう、神聖なというか。ええ、楽しみの一つうん。
そうですよね。 ええ、じゃあ、いつも、その神社行った後は、清々しい気持ちで1日が始まるって感じですか？
ええ。 ん、始まりますね。もうなんか、あの、い行った日はうん、やっぱり嬉しいですね。
なるほど。 ああ、じゃあ、逆に神社に行かない日は、なんか気分的に違うんですか？散歩コースから、神社行ない日は。
うん。 あ。そう ですね。あの気分が沈むって事もないんですけども、特に何だろう。他の場所でも楽しいので
はい。
今日はコース変えてっうん。あるので、それは、それで、なんか、新しい何だろう。素敵な場所が見つけられたりするのを、たの楽しかったりしますね。
あ、なるほど。 あ、じゃあ、必ずしも神社に行かなければいけないというわではなく、何処か行けば、それなりに楽しさが見つかるって事なんですね。
うん。 ええ。 あ。 うん、そうですね。はい、あります。
ああ。 なんか、お話聞いてると、なんかイメージが湧いてきて、あ朝のそういう散歩っていいんだなってなんか感じますね。
うん。 ああ、そうですか。 うん。 あ、そうですか？そうなんです。あ、おすすめですね。なんか、朝の空気って凄く美味しいので、はい、それだけでも外に出る、うーん、楽しみがありますね。
はい。 あ、そうなんですね。 ああ、なんか、私は朝型人間じゃないので、なんか、知らない世界を、<chuckles> なんか、今日はお聞き出来て、凄く楽しかったです。あの、どうもありがとうございました。
ああ、そうですか。 あ、はい。あのはい。 ええ、こちらこそ。聞いて頂いて、ありがとうございました。では失礼します。
はい。